अ, अब जो बदलाव है सभी के जीवन में अ, जो है कहीं न कहीं जो है बदलाव आता है या फिर वो बदलाव चाहते हैं, अ, खुद को बदलना चाहते हैं या फिर अपनी कोई स्थिति होगी या कैसा भी किसी भी तरीके का जो है बदलाव। तो मेरे साथ भी अभी ऐसा हुआ है कि मेरे जीवन में जो है अ, बदलाव आया है। काफ़ी जो है अ, बड़ा बदलाव आया है, तो मुझे अ, वही है कि अ, इतना बड़ा जब आपके जीवन में बदलाव आता है, तो कहीं न कहीं आपको समझ नहीं आती है कि क जो भी आपके जीवन में हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं कि आप उनको कैसे सँभालें, आप खुद को कैसे सँभालें? वही होता है कि एक जो आपकी पुरानी रूटीन होती है या फिर पुराने रिश्ते होते हैं, कहीं न कहीं उनमें भी जो है फ़र्क आ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन वही होता है कि आप जब कहीं और समझ लीजिए कि आप कहीं और बिज़ी हो गए, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता वो रिश्तों को देने के लिए या फिर और भी जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि आप अ, एक जगह से दूसरे जगह चले गए और एक आप नई जगह चले गए जहाँ के जो अ, दूसरे लोगों के जो रिवाज़ हैं जो उनका अ, समाज में रहने का तरीका है, वो अलग होता है, वो भी कहीं न कहीं ज मुझे लगता है कि बदलाव ही होता है। तो, मेरे जीवन में भी ऐसा बदलाव आया है, जिसकी वजह से जो है मुझको अभी अ, शुरू-शुरू में जो है कहीं न कहीं परेशानी आ रही है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस बदलाव से मैं खुद को कैसे सँभालूँ? अगर इसमें आप मेरी मदद कर दें, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।
हुँ। बिल हुँ। हुँ, बिल्कुल, देखिए मैं पूरी आपकी मदद करना चाहूँगी और अच्छे सुझाव भी ज़रूर दूँगी। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी ताकि मैं आपको सुझाव अच्छा दे पाऊँ और आपके काम में आ पाएँ। देखिए, पर आपने बदलाव की जैसे बात की, तो ऐसे कौन-से बदलाव अभी आपके अंदर या आपके साथ हुए हैं, हाल-फिलहाल में ही, जहाँ पे आप उन बदलावों का सामना कर रहे हैं?
जी। जी। जी, जी। तो मेरे जीवन में अभी एक काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, जैसे अभी मैंने अ, कॉलेज ख़त्म करके, अभी मैं अपने जो है घर से अ, दूर आ गया हूँ, काफ़ी दूर आ गया हूँ, जो है नौकरी करने के लिए। तो अभी ऐसा है कि एक तो अ, बिल्कुल नई जगह है, सारे जो है लोग नए हैं, यहाँ के लोगों का रहने का ढंग अलग है, भाषा अलग है लोगों की यहाँ पे और फिर ऐसा है कि मैं अकेला रहता हूँ। तो जो घर के काम होते हैं, जो पहले कभी नहीं किए, अभी करने पड़ते हैं, जैसे, मान लीजिए कि खाना बनाना या अ, ऐसी जो भी है छोटी-छोटी चीज़ें। उसके साथ-साथ ऐसा भी है कि जो अ, दोस्त थे जो अ, पुराने दोस्त थे, पहले ऐसा होता था कि वो रोज़ आते थे मिलने शाम को कहीं बाहर चले गए या कुछ भी जब कॉलेज का टाइम होता था, तो अब कहीं न कहीं वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है, तो वो एक ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत अकेलापन भी महसूस होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी जो अ, ज़ि ज़िंदगी है मेरे जीवन का ये एक बहुत ही है, जो एक ऐसा समझ लीजिए कि एक नया मोड़ है, एक बहुत ही जो है बड़ा बदलाव है, तो जिसकी वजह से जो है मुझे कहीं न कहीं जो है परेशानी आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से हर तरीके से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। पहले मैं पढ़ाई करता था, सर पे कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, अब मैं अ, जो है नौकरी करता हूँ, सर पे ज़िम्मेदारी आ गई हैं। पहले जैसे अगर घर का काम होता था, तो इतना नहीं अ, होता था क्योंकि जैसे घर में जो है मम्मी-पापा कर देते थे जो भी काम होता था, है ना? तो इतना काम नहीं करना नहीं करना होता था। अभी जो है सारा काम नया करना पड़ता है और उसके साथ-साथ पहले जो है दोस्त पास में होते थे अ, जैसे मैंने बताया कि हर अ, जो है रोज़ शाम को मिलते थे, कोई आपके ऐसे दोस्त है जो आपके जो है कहीं न कहीं 10-12 साल से आपके साथ है, कभी न कभी अभी वो है कि वो भी जो है पीछे छूट गए हैं। तो अमी क्योंकि अभी नई जगह पे आ गया, यहाँ पे कोई जानता भी नहीं है।
हुँ। बिल्कुल। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल।
तो, ये जो बदलाव आया है मेरी अ, जीवन में कहीं न कहीं जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बदलाव से जो है मैं कैसे अ, सँभलूँ जो क्या है? जो मेरी भावनाएँ हैं उनको कैसे नियंत्रण में लूँ, तो इस इसके लिए मुझे जो है आपकी मदद चाहिए। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल देखिए अच्छे से आप अपनी परेशानी मुझे बता रहे हैं। देखिए पर जो ये बदलाव है ये अचानक से आया है या धीरे-धीरे ये बदलाव आपके आपसे मतलब हुआ है आपके यहाँ से?
अ, जी ये बदलाव जो है अचानक ही आया है। जब जैसे ही मैंने बताया कि जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, तो मुझे नहीं अ अ, उम्मीद थी कि मुझे घर से इतना ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा अ, जो है नौकरी करने के लिए। तो मुझे था कि अ, ऐसा मान लीजिए कि घर अ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर चला जाऊँगा? घर से 100-200 किलोमीटर दूर चला जाऊँगा, तो ऐसा होगा कि जैसे अ, हफ्ते के जो अ, शनिवार और इतवार का दिन होता है वीक अ, वीकेंड होता है। वीकेंड पे वा जब वापस घर आ जाया करूँगा। अ, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है अपना जो भी जॉब वगैरह होगी और सैटरडे, संडे जब छुट्टी होती है तो सैटरडे, संडे में घर वापिस आ जाया करूँगा। क्योंकि वही बात है ना कि, 100-200 किलोमीटर की दूरी है ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन अभी जो मेरी अ, नौकरी लगी है जब एकदम से जैसे अम इंटरव्यू वगैरह आए और प्लेसमेंट वगैरह हुई तो मुझे पता चला कि, मुझे तो एक तरह से जो है भारत के दूसरे हिस्से में जाना पड़ रहा है घर से क अ काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है जो है। अ, तो इसकी वजह से ये जो बदलाव है, ये एकदम से आ गया ऐसा समझ लीजिए कि मैं मानसिक तौर पर भी तैयार नहीं था इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा घर से, तो ये जो बदलाव है ये, मेरे जीवन में अचानक से आ गया है। तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये तो है ना कि अगर पहले, ऐसा पता होता है कि घर से इतनी दूर जाना है तो कहीं न कहीं मानसिक तौर पर हम खुद को तैयार कर लेते हैं कि, अभी जाना पड़ेगा कुछ चीज़ें होती हैं या फिर हम अकेले बैठ के ही जो है अ, मन में वो चीज़ें सोचते रहते हैं बार-बार बार-बार तो कहीं न कहीं लगता है मुझे लगता है आप मानसिक, मानसिक तौर से जो है तैयार हो जाते हो, कि आप अपने आप ये चीज़ मान लेते हो अपने मन में कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे मैंने बताया कि वो एकदम से ही जो है कहीं न कहीं जो अ, प्लेसमेंट के उन्होंने अ, कॉल कर दी। उनका फ़ोन आया कि आपको यहाँ पे जो है आपकी जो है नौकरी लग गई है। आपको हमारे जो जो कंपनी की इस वाली ब्रांच में आपको आ रहा होगा। तो और उन्होंने मुझे तकरीबन जो अ, समय था वो भी एक हफ्ते का ही दिया था, कि आप एक हफ्ते बाद जो है अ, जॉइन कर लीजिएगा। तो वो सारा कुछ जो है एकदम से अ, बहुत अ, जल्दी-जल्दी हुआ तो जिसकी वजह से जो है मुझे अ अ काफ़ी परेशानी आ रही है। तो क्योंकि ये बदलाव जो है वो अ, अचानक से आ गया। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा। हुँ। बिल्कुल, समझ सकती हूँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ समझ पा रही हूँ। देखिए पर आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ियाँ इन बदलते हालातों में आपको क्या अ, मतलब लग रही हैं?
अ, जी। मुझे अ, सबसे ज़्यादा जो बदलती अ, इन इन हालातों में सबसे ज़्यादा जो बड़ा बदलाव मुझे अ, महसूस होता है वो अ, अकेलेपन का होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं घर से दूर आ गया और जो घर के काम वग़ैरह है वो तो अ, कहीं न कहीं हो ही जाते हैं, जैसे अगर आप खाना बनाने की बात करें, मुझे खाना बनाना नहीं आता है लेकिन आप कहीं न कहीं बाहर से लेके खा सकते हैं आप। आजकल आप बहुत सारे वो स्विगी ज़ोमैटो है या फिर जभी भी ऐसे ऑफ़िस से आते-आते कहीं भी बाहर से आप खाना लेके आ सकते हो रात का खाना घर पे खा सकते हो। तो ऑफ़िस के टाइम पे भी जो है इतना थोड़ा-बहुत बिज़ी होते हैं अ, जो समय होता है किसी की याद वग़ैरह नहीं आती। लेकिन जब घर पे आ जाते हैं क्योंकि एस पहले ऐसा होता था कि घर पे रहते थे, भाई-बहन आस-पास चलते रहते थे, माता-पिता होते थे, बातें होती रहती थी, फिर जैसे मैंने बताया कि शाम को जो है दोस्त घर पे आ जाते थे, उनके साथ कहीं न कहीं बाहर चले जाते थे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अभी जो ऐसा समझ लीजिए कि अ, सामाजिक जीवन जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका है। तो अभी ऐसा होता है कि सुबह उठ के ऑफ़िस जाता हूँ, ऑफ़िस से घर आ जाता हूँ, तो फिर उसके बाद कहीं कोई जानता ही नहीं है तो फिर बाहर भी कहाँ जाना होता है? तो फिर कहीं न कहीं घर पे ही जो है रहता हूँ। तो जिसकी वज़ह से ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ यहाँ पे इस जगह पे। तो अ, जो सबसे बड़ी जो कठिनाई आ रही है वो यही है कि जो अ, अकेलापन है उसको मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा कि जो अ, कैसे इस अकेलेपन से जो है लड़ाई करूँ, कैसे इससे बाहर आ जाऊँ? जी।
बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, देखिए पर आप अपने परिवार या अपने किसी दोस्तों से भी मदद लेना चाहते हैं इस हालातों में?
अ, जी। मुझे अ, देखो जो दोस्त हो या फिर परिवार से जो मदद मिलती है वो अ, यही होता है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अ, उनको यही होता है कि अगर अब तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी है या अकेलापन लग रहा है तो तुम हमें फ़ोन कर लो। तो दोस्तों का भी ऐसा ही रहता है कि वो जो अ, मैसेज़ वग़ैरह करते रहते हैं कि अ, कि कोई भी बात हो तो बता देना, पर लेकिन वही है ना कि अगर हम फ़ोन पे कितना ही किसी के जो है पास महसूस करते हैं। अ, असल असल बात तो वही होती है कि वो अगर वो आपके साथ हो आप साथ मिल के बैठें अ, बाहर जाएँ अ, बातें करें अ, हँसे-खेलें तो वही चीज़ होती है, तो उन वो मदद तो करना चाहते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कि वो अ, कैसे ही मदद कर पाएँगे और कितनी ही मदद कर पाएँगे? जी।
बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल देखिए आपकी परेशानी को मैं अच्छे से समझ गई हूँ और देखिए कुछ सुझाव है जो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे पहले आप ऐसा बदलते हालातों में ख़ुद को अकेला पा रहे हैं वो सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा। देखिए पर आपको ऐसा मानने की अपने अंदर ऐसी अनुभूति लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम ख़ुद ही चुना है चाहे वो अचानक से बदलाव आया या धीरे-धीरे आया, है ना? आपको आगे बढ़ना है तो इन हालातों के साथ चलना होगा, ऐसे सकारात्मक विचार अपने अंदर लाइए, है ना? हो सकता है कि ये ही हाथ बदलते हालात आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन जाएँ। ऐसे अच्छे विचार कीजिए और ऐसा अपने आपको अकेला मत मानिए। अभी-अभी आप नए वहाँ पे गए हैं न तो हो सकता है आपको ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। जैसे-जैसे समय थोड़ा बीतता जाएगा न आपके दोस्त वहाँ पे भी नए बन जाएँगे, आट आस-पड़ोस में भी किसी न किसी से बातें चीतें होनी शुरू हो जाएगी तो आपको अकेलापन फिर नहीं लगेगा। जैसे ऑफ़िस में सहकर्मियों से मुलाकातें होंगी, धीरे-धीरे आप उस शहर के अ, मतलब साथ भी अ, दोस्ती जैसा लगाव आपको लग जाएगा, जैसे आपको अपने जगह अपने गाँव या शहर से था, है ना? धीरे-धीरे देखिए आप अपनी दिनचर्या में छोटी-छोटी बदलाव कीजिए। सोने-उठने का पैटर्न बदलिए बाहर जाना शुरू कीजिए। थोड़ा बाहर निकलेंगे न तभी आपको पता चलेगा कि बाहर ये नया शहर, नए लोग कैसे हैं? किस तरीक़े से सर्वाइव करना है? कैसे अकेलापन है उसे काटना है? है ना? लोगों से बातचीत सबसे पहले शुरू कर दीजिए आप। ऐसा नहीं है कि नए लोग हैं, अनजान लोग हैं तो मैं नहीं बोलूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आप को एक मौक़ा देना पड़ेगा न तभी तो शायद हो सकता है आप भी दूसरों के साथ जल्दी से जल्दी घुल-मिल जाते होंगे। देखिए जैसे अभी आपने बताया आप घर से तो फ़ोन वग़ैरह कर ही लेते हैं तो ये तो सबसे अच्छी आजकल के ज़माने में सुविधा हमारे पास है। वीडियो कॉल लगा लिया ऐसा ही लगेगा सब पास में ही बैठे हैं, है ना? जब भी आपको लगे अकेलापन लग रहा है तुरंत माता-पिता या अपने कोई भी साथी या किसी दोस्त को फ़ोन लगा लीजिए, 2 मिनिट बात कर लीजिए। आपकी जो भी बातें हैं उनको साझा भी कर दीजिए। हाँ, इसके अलावा देखिए हाँ, बातें उनसे साझा कीजिए जो भरोसेमंद व्यक्ति हो, अगर समर्थन भी किसी का माँगना पड़े न तो सोच-समझ के माँगना। नई जगह पे है न किसी के ऊपर विश्वास या भरोसा रखने के पी लिए अ, 2-3 बार सोच लीजिए, है ना? क्योंकि वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कभी-कभी कोई आपका फ़ायदा भी उठा ना ले जाए वो भी सोचना पड़ेगा। है ना? तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और सबसे पहले आप अकेले नहीं हैं कोई नहीं तो भगवान तो बिल्कुल आपके साथ, है न? भगवान के मंदिर में अ, घर पे उसके सामने सिर रख के अपनी समस्याएँ बताएँ उनको बोलिए आप मेरे साथ रहना, मेरा ख़्याल रखना है ना, मैं आपका बेटा हूँ। इस तरीके से देखिए आप कहीं पे भी अकेलापन नहीं महसूस करेंगे और उम्मीद है आपके इन हालातों में भगवान और सब आपके साथ रहेंगे। आपका मैंने जो भी ये सुझाव दिया हो सकता है आपको ज़रूर काम आएँगे।
जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। जी, जी। आपने जो है बहुत ही ज़्यादा अ, अच्छा सुझाव दिया है। मैं जैसे आपने अ, बातें की हैं आपके अ, सुझाव से जो मुझे काफ़ी है जो है हिम्मत मिल रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, धन्यवाद।